Как отличить надежный сайт от фейка?
Вообще стоит, конечно, обращать внимание на абсолютно все детали. Потому что вот надежный сайт- он будет, во-первых, хорошо оформлен, то есть в нём будут все ссылки доступны и не будет никаких таких пустых мест. А на фейке может быть доступна только лишь информация, которая пытается тебя обмануть, как раз таки. Это часто их проблема.
М. Мгм. Мгм. Ага. Так, я хочу сразу уточнить, вот ты сказал, а, мень э, должно быть меньше пустых мест, да? А куда стоит обращать, вот, внимание, да, чтобы распознать вот эти вот пустые места для человека, который вот не сильно разбирается в этом всём?
Мгм. Ну, вот, к примеру, если это речь о сайте новостей, на каком-то новостном сайте, то тогда стоит попытаться нажать на вкладку "О нас", там, а, "Карьера". И вот такие вот вкладки, которые есть на любом сайте реальной газеты и которые оформлены, но при этом, если они будут вести на пустую страницу или на то же самую страницу, на которой ты находишься, то это явный указатель на фейк, потому что он просто хочет, чтобы ты оставался на этой странице и читал эту фейковую новость.
Окей. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Мгм, мгм. То есть информация на сайте должна быть максимально заполнена, и и она должна хотя бы быть?
Ну конечно, потому что, э, настоящий сайт, вся эта информация там не просто так. А на фейковом сайте, его единственная цель- это заставить тебя сделать что-то на странице, которые он как бы фейкует, и всё.
Мгм. Мгм. Мгм. <tsk> Хорошо. А есть какие-то, м, возможно, минусы, либо последствия, да, если человек долго находится на фейковом сайте?
Конечно, большая часть фейковых сайтов- они мошеннические. То есть они пытаются, э, как-то выманить у человека деньги или выманить у человека еще какие-то ресурсы, пароли, соответственно. И они могут притворяться, к примеру, сайтом новостей, но там на сайте будет новость о том, что есть какая-то программа или какой-то конкурс, в котором вот все выигрывают. После этого есть ссылка на этот конкурс и, соответственно, с этого начинается какой-то развод. Соответственно, допустим, с человека требуют какой-то платеж для того, чтобы ему перевели деньги.
Мгм. А. Мгм. Мгм. Понятно. Мгм. Ага. Карточку еще, да, подвяжите сюда свою карту, с совершите какой-то там взнос. Мгм. То есть, а на обычных надежных сайтах, а, такого не может быть?
Да. На обычных надежных сайтах вряд ли будет т подобная информация размещаться. И вообще, газеты, допустим, или какие-то новостные сайты, они указывают ссылки на источники, на другие авторитетные сайты, то есть, э, и там вряд ли будет такой сайт, который вызывает сомнения в ссылках на источники.
Мгм. М. Слушай, ну вот ты говоришь, э, указывает другие авторитетные сайты, да? А если человек вот совсем неопытный, да? И не знает вот авторитетность каких-то сайтов, а, как же ему всё-таки не попасть в эту вот ловушку, да?
Мгм. Э, в таком случае стоит, конечно, постараться этот сайт проверить, то есть загуглить просто его, э, адрес и, соответственно, если о нем есть статья, допустим, на "Википедии", то это сайт надежный. Но тут важно обращать внимание на фишинг потому что фишинг- это когда сайт имеет очень похожий адрес на реальный сайт, и таким образом он притворяется этим сайтом. Поэтому важно загуглить этот сайт, и если "Гугл" исправляет тебе его название на какое-то немного другое, то значит, это оригинальный, вот тот, который ты взял, э, адрес, он фейковый, и с на этому сайту нельзя доверять.
Мгм. Это как? Мгм. Окей. Ну да. Мгм. Ага. Слушай, ну как бы для простого человека, да, который не сильно разбирается, допустим, там в технике, в сайтах, а, в каком-то даже использовании, да вот, а, различного рода, м, платформ, м, сайтов. Э, мне кажется, это очень сложно. Возможно, есть какие-то более такие, а, простые методы, да, а, с чего же всё-таки, эх, нужно начать, чтобы не попасть на этот фейковый сайт?
Мгм. Ну, самый простой метод- вот самый максимально простой метод- это задать себе вопрос, а: что вообще от меня тут требуется? Если на этом сайте для того, чтобы получить что-то, тебе требуется отдать что-то, то сайт уже сомнительный, и стоит дополнительно его проверить- возможно, обратиться к кому-то, кто разбирается.
Мгм. Окей. М. Мгм. Так, хорошо. Ну, если вот человек попал, да, вот на та
Это такая проверка на здравый смысл.
<chuckles> Ага, я услышала тебя. А есть какие-то всё-таки, а- давай их обозначим, вот такие опасные красные флажки, да, э, которые чаще всего выдают мошенников. Кроме того, что они вот, как ты говоришь, э, просят что-то отдать взамен. Что-то еще есть такое, что прям прям броса бросается в глаза?
Конечно, это такое оформление сайта кричащее, то есть которое подгоняет тебя принять какое-то решение, совершить какое-то действие. Ат Ну это, например, обратный отсчет. То есть если на сайте есть обратный отсчет, то он это, конечно, может быть и маркетинговый ход магазина какого-то, но чаще всего это связано с какими-то не очень честными практиками.
Мгм. А. Это что, например? М. Мгм. Мгм. Ну хорошо. Если человек, допустим, там увидел вот отсчет времени, да, и <tsk> у него не просят там указать, э, там свою карту либо перевести куда-то деньги, то что может быть дальше?
Вообще, всё равно может быть опасность, потому что человека могут просить войти в какой-то аккаунт. Например, часто такие сайты пытаются выкрасть какую-то личную информацию аккаунтов "Гугл", "Фейсбук" там, "Инстаграм", потому что просят войти через них и, соответственно, таким образом собирают личные данные.
Мгм. А! Мгм, мгм. Мгм. <clicks tongue> Окей, допустим, представим ситуацию, да, человек вот перешёл на таком вот фейковом сайте по ссылке куда-то, да, а, и получается, этот фейковый сайт начинает, как ты говоришь, владеть персональной информацией данного пользователя. И какие могут быть последствия у этого пользователя? Ну, узнают они какую-то персональную информацию с того же самого, э, "Инстаграма" или, там, с "Фесбука". И что потом может быть плохого?
Вообще, э, когда человек входит через вот эти вот вот эту вот аутентификацию, то могут быть и очень серьезные последствия, потому что он не знает, какие права доступа он дает мошенникам, и, соответственно, тут может утечь не просто, как бы, информация какая-то персональная, но в том числе и полный доступ к аккаунту.
Мгм. Мгм. Ну? Ого. Мгм. А доступ, допустим, к каким-то финансовым счетам, а, это возможно или это уже такая <chuckles> запущенная какая-то, э, стадия сложная?
Доступ к финансовым счетам может, м, утечь, если они привязаны к какому-либо из аккаунтов, то есть тут может быть такая цепочка, э, эскалации, скажем так, возможностей мошенников.
Ага. Мгм. Ну это опасно на самом деле, да. То есть, э, чтобы обезопасить себя, а, лучше не не подвязывать свои финансовые счета ни в какие там платформы, социальные сети, получается?
Ну вообще, это может быть достаточно сложно, потому что, к примеру, Google, если ты подвязываешь свой, э, счет к Google, то ты можешь пользоваться Google Pay. Это очень удобно. Поэтому тут лучше, а, сделать следующее: это включить двухфакторную аутентификацию для того, чтобы лю любой платёж- он требовал подтверждения тобою, твоим паролем или твоей биометрией, то есть отпечатком пальцев или лицом.
Мгм. Ну да. Мгм. Ага. То есть это немножко обезопасит, да?
Да, потому что даже если в случае, что аккаунт будет взломан, то никакие деньги не смогут уйти.
Ну да, без твоего отпечатка, либо вот, э, Face ID, да? Либо пароля? Мгм. Мгм. Так, ну спасибо. Да, такой хороший, а, этот, э такая подсказка хорошая, буду иметь ввиду. А расскажи про, м, технические моменты, да? Такие как, возможно, какие-то сертификаты, проверки домена. А, что реально помогает?
Да, или пароли. Вообще, действительно стоит обращать внимание на сертификаты SSL. Вот если, м, ты не технический пользователь, то просто сказать, что- это замочек в левом верхнем углу. То есть вот в адресной строке есть ли э, зеленый замочек, если он зеленый и он там есть, значит, э, сайт имеет SSL-сертификат. Если его там н если его там нет, значит он его не имеет и сайт з общается с тобой по незашифрованному каналу. Соответственно, это ненадежная передача данных.
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. А если нет? М. Окей, что это, э, влечет за собой, вот эта вот ненадежная передача данных?
На самом деле это влияет на то, может ли твои данные просмотреть стороннее лицо. То есть, э, под сторонним лицом имеется, э, в виду кто-то, кто не является п напрямую владельцем сайта, то есть тот, кто держит сервер. То есть может произойти, так называемая, атака человека посередине, который может, э, получить доступ к твоим данным, даже учитывая, что он не является владельцем сайта. Поэтому даже если сайт не вредоносный, но он не защищен, вот, э, соответственно, SSL-сертификата, у него нет зеленого замочка, то данные, которые ты вводишь на этом сайте, могут быть перехвачены злоумышленником.
М. Мгм. Ого. Даже так? Мгм. Мгм. Окей. Ого! Понятно. Хорошо, очень интересно. А что касаемо проверки домена? Что скажешь?
Ну, про проверку домена я уже сообщал о том, то, что нужно всегда следить за адресом в адресной строке. Он может быть очень похож на какой-то легитимный веб-сайт, но при этом отличаться на 1 букву, буквально на 1 букву, на лишний символ, на какую-то, э, какую-то комбинацию, э, измененную. И это уже будет достаточно для того, чтобы по этому домену был захостщен, скажем так, вредоносная вредоносная копия реального веб-сайта. Э, и эта вредоносная копия веб-сайта может каким-то образом пытаться тебя, э, обмануть, то есть выманить твои данные, твои платежные средства, твои деньги.
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Ну уж очень интересно! Хорошо. Но вот скажи еще такой момент: что вообще ты можешь посоветовать людям, которые ну не очень разбираются в этом всём, да? Возможно, вот категория бол более таких, э, пожилых людей, вот как пенсионеры?
Вообще, я бы посоветовал, а, на на новых сайтах каких-то, их не посещать без точной проверки. То есть, конечно, я не говорю о том, то, что не нужно вообще пользоваться, как бы, интернетом, но стоит, ам, возможно, спрашивать совета. То есть у, э, каких-то своих друзей более молодых или внуков, допустим, да, у пенсионеров, чтобы, э, внуки проверили за них сайт, который они хотят посетить, если он для них совсем новый и они в нем не уверены.
Мгм. Окей. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Я тебя услышала. А были у тебя вот на твоем личном опыте, да, такие вот примеры, когда ты, а, зашел на какой-то вот фейковый сайт, <smacks lips> и ну не сразу это понял?
Вообще, такое достаточно часто происходит. У меня есть такая проб ну не то что проблема, особенность, то что у меня в "Контр Страйке", это такая игра, дорогой достаточно инвентарь, у меня там есть дорогие предметы. И по этой причине очень много злоумышленников пишут мне и притворяются теми, кто хочет там произвести какой-то обмен, произвести какую-то выкуп моего предмета.
Мгм. А. Мгм. Это непосредственно в самой игре?
Э, да, это они пишут в игре. И, а, после этого они отправляют, а, мне ссылку на сайт, который якобы вот, а, является их торговым сайтом, то есть на к с помощью которого они торгуют. Но этот сайт оказывается вредоносным. Потому что я проверяю о том, насколько он, а, ну, подходит, то есть насколько он оформлен, насколько он, а, секьюрный, и самое главное, я проверяю а, они вообще хотят выманить мой аккаунт, собственно, этой игры. И для этого там есть как бы тоже поле аутентификации- "войти через". Но, когда я захожу в это поле, то у у меня показывает, что я в игру не вошел, а я в этой сессии браузера в игру уже входил, то есть этого не может быть. По этой причине это поле полностью является фейковым, оно просто собирает логин и пароль того, кто вводит информацию, и после этого ничего не происходит.
Мгм. Мгм. Окей. Мгм. Мгм. Мгм. А. Мгм. Ого! Мгм. Мгм мгм.
Ну, то есть злоумышленники получают эти данные и пытаются взломать аккаунт.
О да! Это ужасно, конечно, на самом деле. Так, хорошо. Ну и всё-таки. А, можешь дать какие-то вот практические советы, если человек всё-таки вот уже попал, да, вот на таких мошенников, возможно, <smacks lips> фейковый какой-то сайт. Что же всё-таки, а, э, вот обязательно срочно нужно сделать?
Ну, во-первых, стоит обратиться в банк как можно быстрее, чтобы попытаться отменить транзакцию. Если банк, э, сразу же отказывается, то стоит обращаться в правоохранительные органы, и они, скорее всего, смогут вернуть деньги, если дело будет расследоваться и злоумышленники будут установлены. Но, м, тут важно очень быстро это делать, потому что, э, злоумышленники, они постараются обналичить деньги как можно быстрее и скрыться.
Мгм. Ага. Конечно. Мгм. А если обналичили деньги, то всё, можно забыть про свои деньги.
Ну, в случае, если обналичили деньги, но этих людей поймали, то с них всё равно попытаются их взыскать.
Мгм. Мгм. Ну, будем надеяться, да, что всё-таки никто не будет попадаться вот на такие фейковые сайты. Спасибо тебе большое, что поделился информацией, было очень интересно и полезно послушать. Благодарю!
Спасибо большое за вопросы, за приятную беседу, э. Действительно, много сейчас таких фейков, много злоумышленников в интернете. Нужно их, э, м, остерегаться, нужно всегда быть начеку, внимательным. И спасибо большое ещё раз за разговор. Надеюсь, ещё услышимся.
Мгм. Пока.